ก็เนียน ๆ ไปเนาะ เขาก็เหมือนกับว่า เขาไม่ได้โดนบังคับไง อืม พอเด็ก พอเด็กเขา แล้วมี เขามีแบบคิดเมนูเองไหม? คือแบบเขาอยากทำกับข้าวเองบ้างไหม อะไรเงี้ย หม่ามี้ช่วย อย่างงี้ มีไหม?
ใช่ อืม ใช่ ใช่ค่ะ อืม เขาก็จะ ถ้า ถ้าที่เขาอยากทำเลยอะ เขาจะคอบ ทำพิซซา เพราะมันสนุก เพราะเขาได้แบบว่า โรล แป้ง อย่างเงี้ยค่ะ ยืด ๆ แป้งได้แบบว่าโรยชีส ทาซอส แล้วก็เหมือนเราอะปลูก ปลูกมะเขือเทศด้วยปีที่แล้วอะ เหมือนเราก็เอามะเขือเทศมาทำซอสพิซซาเองด้วย เออ ซึ่งเขาก็ชอบเลย แต่มันก็ตลกอยู่อย่างหนึ่งว่า เขาอะไม่กินนะ เขาไม่กินมะเขือเทศ เขาบอกว่าเขาไม่ชอบลูกมะเขือเทศ แต่ว่าเขาอะชอบ Ketchup เพราะฉะนั้นเขาต้องเอามะเขือเทศน่ะ มาทำ Ketchup ก่อน ก่อนที่เขาจะกิน เออ อา ใช่ ก็ตลกดีค่ะ
ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ๆ อือฮึ อะฮะ ค่ะ อืม อ๋อ อะฮะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ อ อืม อ๋อ อะฮะ อา อ๋อ <laughs> อันนี้ก็ ตลก เหมือนกัน เนาะว่า แบบว่า เออ ไม่กินมะเขือเทศ จริง ๆ หมวกเองก็ไม่ชอบกินมะ เขือ เทศเหมือนกัน อือฮึ ไม่ ชอบกลิ่น ไม่ชอบ แต่ว่ามัน คือผล มันคือมีประโยชน์แหละ แต่ว่า เรา ไม่ชอบมัน อือฮึ วัน นี้ก็สนุกมากเลยอะ คุณ คุณบ้าน อืม ได้
อืม อืม ค่ะ อา อื้อฮือ ใช่ ค่ะ อืม ดีใจที่ได้มาคุยด้วยกันนะคะ มาพูดถึงเรื่องราวเก่า ๆ การทำอาหาร แล้วก็ ใช่ อา พูดแล้ว ก็หิวเลยค่ะ คุณหมวกหิวหรือยังคะ?
ค่ะ อืม เนาะ ย้อนไปความทรงจำใน อดีต อือฮึ พรุ่งนี้ก็แป เออ อ วันนี้ยังไม่หิว แต่ว่าพรุ่งนี้ก็มีเมนูในใจแล้วล่ะ ว่าจะอยากทำอะไรกิน อือฮึ ค่ะ
โอ้โฮ อิจฉามากเลย โอเคค่ะ ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะ ที่มาพูดคุยกัน
อือ ได้เลยค่ะ ขอบคุณนะคะ ค่ะ แล้วเดี๋ยวคุยกันใหม่ค่ะ สวัสดีค่ะ
ค่ะ ยินดีค่ะ สวัสดี ค่ะ

<chuckles> เออ ว่าอัน
เขาบอกว่า "ไหนเอามาชิม ไหนเอามาดูซิ" เราก็นึกว่าเพื่อนจะเอาไปดูเฉย ๆ ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างให้หมา หมาเขากินได้หรือเปล่า อะไรอย่างนี้ แล้วเขาก็ชิมก่อน แล้วเราก็บอกว่า "ต้องชิมด้วยเหรอ?" เขาบอกว่า "อ้าว ก็ต้องชิม สิ หมาจะได้รู้ว่าหมากินอะไร หมาชอบหรือเปล่า" อะไรอย่างงี้ เราบอกว่า "อ้าว แล้วรู้ได้ไงว่าหมาชอบหรือเปล่า?" เขาก็บอกว่า "ก็รสชาติมันก็ต้องดี ถ้าเราใส่มั่ว ๆ เค็มไป หวานไป มันก็ไม่ดี" เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยเขาต้องชิมก่อน แล้วพอชิมไปอะ แล้วเหมือนมัน มัน มัน เหมือนมันไม่อร่อยหรือยังไงไม่รู้ เขาไปเติมซีอิวให้หมาด้วยนะ
อะฮะ ค่ะ อือฮึ อะฮะ อะฮะ เออ เรา เออ เออ อือฮึ <chuckles> อ้าว <chuckles> เออ อือฮึ อืม อือฮึ อือ ควบ อะฮะ อะฮะ